うんうんうん。
こういろいろ考えすぎないようにってしてるんですけどね、なかなか
あ、そう、うんうん。
そうなんですよ。なかなかこう、いろいろ思いを巡らしちゃったりして、なかなかリラックスできないんですよね。
うん。 いや、そうですよね。なんか、こう何も考えない時間っていうのは結構辛くて、ちょっと手持ち無沙汰になったらスマホをね、見ちゃいますよね。
はい。 うん。 そうなんですよね。なんか
うん。
色々、ま、仕事のこととか色々考えちゃったりするので、なんかそれを払拭しようと思って、別のメディアっていうかのを見に行くみたいなのもあって、で、逆になんかそれがこう目を目をこうなんていうんすか、冴えさしちゃうっていうか
はい。 うんうんうん。 ああ、うんうん。 うんうんうん。 ああ、そうなんですね。うん。
あ、はい、っていう、なんか最近そんなちょっと負のルーティーンみたいな感じですね。
ああ、そうなんですね。なんか特にね、気になる心配事っていうのはあるんですか？
はい。

うーん、確かにそうですね。
うーん。
結構前はそれこそ、あの、おっしゃって頂いたような安定的なっていうのが正しいと思うんですけど、そういう、ま、類のし会社仕事をしてたんですけど、やっぱり
はい。 うんうんうん。あ、そうなんですね。うんうん。
ね、挑戦したいっていう思いもあって、少し環境を変えてみたんですよね。
うんうんうん。 あ、なるほど。なんか、あの、気持ちやね、体も、こう、ま、挑戦って結構、アドレナリンじゃないけど、多少はね、ワクワクするものだと思うんですよ。
はい。 うん。 うーん、あ、そうですね。
なんか、すうん、それもあって、こう緊張が取れないっていう ことで、なんか、それで夜寝る前もね、ちょっと考えちゃったりとかすることも多くなるのかもしれないですよね。
うん。 うーん、ま、そう、確かにそうですね。
うんうんうん。
まあ、言われてみれば、その環境が変わったことの緊張、引きずってるんですかね。なんか、そんな感じもしますね、やっぱり。
うーん。 そうですね。うんうんうん。
うーん。 なんか、こう、色々色んな事考えちゃうんですよね。だから、なんか
うーん。
こう、この、上手く自分の、お、思考を整理できないというか
はい。 ああ、うんうんうんうん。
うーん、っていう感覚もするんですよね。
あ、なるほど。あの、考えちゃうことって、こう、例えば仕事に対して、なんか、次は、明日はこういうことを取り入れよっかなとか、ま、来月はこういうあたらもっとね新しいことに挑戦してみよっかなとか、試そうかなっていう悩みが多いんですか？
はい。 はい。 はい。 悩み、そうですね、悩みの種類としては
うーん。はい。
あの、ちょっとネガティブな方が最近多いかなと思ってて
ああ、うんうんうん、はい。
なんか、前は、あの、何か試してみようとか、え、明日こういうことやってみようかなとかだったんですけど、今どっちかっていうと、ん、あの件大丈夫かなとかはいはい。あの案件上手くいくかなみたいな、何かちょっと未来のことを考えて、心配しちゃってる感があるかもしれないですね。
うんうん。 はい。 ああ、なるほど。うんうんうん。 あ。うんうんうん。 はい。 あ、そうなんですね。なんか結構手ごたえを感じないというか、不安定な仕事が増えたんですかね。
はい。 ああ、ま、そうですね。うーん、おあの、言われてみればそうですね。確かに
うーん。うーん。 うん、なるほど。うんうん。
うん、少し、こう、なんだろうな、あの、今までよりも、自分で考えて、こうハンドリングしなくちゃいけないみたいなはい。あの、ことが増えたかもしれないですね。
はい。 ああ、うんうんうんうん。 あ、そうなんですね。あ、確かに、自分で、こう、考えて行動しないといけないものって、こ、正解がないじゃないですか。で、ね、かつ自分に責任があるし。これはかなり、あの、ストレスになりそうですよね。うーん。
うん。 そうですね。 うんうん。